Come?
No dico, tu invece come hai vissuto, no, un momento magari più importante, no. Ad esempio dove vi siete proprio rimpatriati tutti quanti insieme, no?
Ah, mhmm Uhm, stavo pensando a un momento magari, ehm, meno piacevole che è stato durante il Covid, in cui praticamente, ehm, ero sceso per Natale e non c'era la possibilità di riunirsi tutti perché eravamo in dei nuclei familiari diversi come fosse ti ricordi. Ehm, e quindi là è stato è stato abbastanza difficile perché eravamo tutti molto vicini a livello di, ehm, nel senso, nella stessa città a poche magari a pochi minuti di macchina l'uno dall'altro e avevamo la nonna con me, ma non potevamo vederci tutti insieme, quindi quello è stato
Okay. Sì, s mi ricordo. Eh, immagino, no, che è stato pesante.